Ah, salivi dai. Mai salita io su un gatto delle nevi. <chuckles>
Eh, sì, perché stava a metà m Eh, perché stavamo a metà montagna, quindi, per forza dovevamo andare arrivavamo sotto con la macchia, parcheggiavamo, poi ci portavano sopra co col gatto.
Eh, sì. Ah, beh, cer che dev'essere, se mi ricordo da io è da un po' che non vado in montagna, sarà anche alto, per cui non sarà così agevole salirci. Però, vabbè, siete giovani, ci sali comunque. Mh.
Eh, sì. Sì, sì, sì. Infatti, è stata pure per quella la pu esperien sì, sì, stagionale, solo l'inverno. Sì, sì, solo invernale, quindi è stato bello anche per quello, capito, pe avè il gatto delle nevi oppure la motoslitta ogni tanto. <chuckles>
Però stagionale, immagino, perché poi quando non c'è la neve, eh Mh. Ah, le sei andata anche su quella? Fa fantastico. Assolutamente fantastico. Bellissima 'sta cosa.
Sì, sì, un sacco di volte. Sì, sì, praticamente è è è un altro mondo.
Sì, assolutamente, sì.
Un mondo a parte.
Sì, sì, sì, la montagna, la neve, la motoslitta. Sì.
Sì, ma poi l'ho fatto per tanti anni, per 10 anni, quindi
Ah, hai continuato nel quando c'era la neve a fare questa cosa.
Sì sì, ho continuato sempre sì, sì, per 10 anni, inverno andavo a lavorare lì.
Bello. Bello comunque, molto particolare. La mia no, è insignificante. Allora, io, al primo lavoro vabbè, quando studiavo all'università, facevo magari dei lavoretti, un po' call center, un po' così. Poi sono andata, come primo lavoro, quando ho finito di studiare, a lavorare in un'assicurazione, che non era il massimo della vita, perché, insomma, non è che ti paghino però, dicevo: "Vabbè, provo un'assicurazione" e quindi era vendita, vendita di assicurazioni.
<chuckles> Okay.

Ah, ah, la mia prima esperienza lavorativa è stata beh, parte che noi abbiamo un bar di famiglia, quindi magari l'estate andavo a dare una mano, però era comunque
Mh. Ah. Quindi anche da pi cioè, piccola, piccola no, da ragazzina. Eh beh, si.
Sì 15 anni, 15 anni, 14 a però diciamo la prima vera e propria esperienza lavorativa appena ho finito le superiori, <clicks tongue> ehm, sono andata a a lavorare, uhm, sugli impianti sciistici in una baita.
Sì. Ma dai! una cosa tutta del tutto particolare assolutamente.
Sì, come Eh sì, infatti è particolare, siccome erano vicino casa abbiamo
Eh sì. È bello però avere l'impianto sciistico vicino casa, soprattutto a
Sì, sì, a 15 chilometri, quindi 10 minuti. <clicks tongue> E quindi
Sì. Quindi, ehm, tu a praticamente, aiutavi le persone che dovevano salire e scendere?
Ehm, no, in realtà stavo im dentro la baita e quindi facevamo bar, sai, panini, ristoranti, sempre a livello di un po' di ristorazione.
Sì. Ah. Sì, sì, sì, sì, si.
Sì, sì, sì, no, bella bella esperienza devo dire, pure l'ambiente. Vab sì, si lavorava tanto sicuramente durante le feste perché c'era più gente, però diciamo che alla fine è stata è stata una bella esperienza, pure il fatto magari di andare sopra col gatto delle nevi, no?
Eh sì, veramente particolare certo, assolutamente si. Mh, certo. Si.

Mh.
Il primo anno sì, anche abbastanza, devo esse sincera. Ehm, che poi il secondo anno era un po' più diffi perché magari il primo anno sai, c'avevi degli obiettivi, no, raggiunto quell'obiettivo ti davano qualcosa in più.
Mh, almeno quello. Sì. Okay. <clears throat> Mh, mh, okay, avevi più incentivi comunque diciamo, il primo anno.
E Eh, esatto. Poi, il secondo anno insomma, ehm, tra la gestione dei clienti vecchi che comunque li devi gestire però, non è che ti bastano solo loro, devi trovarti comunque altri clienti. Era un sovraccarico proprio di lavoro, cioè, a volte stare dietro a tutto era quasi impossibile e
Mh. <clears throat> I cer Sì. Mh. E poi i clienti vecchi da quello che so io, ven devono essere sempre spremuti, però non lo puoi fare in continuazione. Nel senso sempre con quella sorta come si dice <clears throat> scusa ma non parlo più, upgrade cioè dagli qualcos'altro dagli qua sì ad un certo punto si stufano, eh, cioè voglio dire.
Esatto, comunque li dovevi Sì, esatto, te li dovevi mantenere come clienti, sempre cercare di aumentare il fatturato, quindi, tutto questo meccanismo qua, poi c'erano gli obiettivi, facevano le gare, "Se raggiungi tot ti regaliamo tot."
Mh. Mh. <clears throat> Oh, mamma, no le gare no. queste cose.
Che una volta io ci so' pure riuscita, eh, so' stati comunque bei soldi, però cioè mi son dovuta veramente non lo so, andavo in giro dalla mattina alla sera.
Ah, sì. Mh. Sì. Ho è pesante. Ho lavorato nei mutui io <clears throat> scusa ma non parlo.
Mh.
Era mi piaceva essere autonoma, poi io comunque lavoravo. Quindi, mi trovavo io gli appuntamenti con agenzie immobiliari, s che erano quelle che poi ti avrebbero dovuto passare i clienti, e <clears throat> però io mi giravo giravo tutto il giorno, cioè per Milano coi mezzi, prendevo 12 autobus al giorno. Ci ho pr mi piaceva che me ne andavo in giro per i e per i lavoravo, comunque, però per i fatti miei senza ehm, in autonomia. Però, vabbè, dopo un po' anche lì non è che guadagni chissà che cosa, eh. Perché quelli che vanno nelle agenzie di mutui son quelli che non riescono avere il mutuo in banca, però in questo caso i più disperati, que
Okay. Mamma mia. Mh-mh. No, ma poi Sì, sì. Sì è vero, ma poi ecco, mhmm, <swallows> <tsk> questa cosa di competizione, no, di a me non è che piace molto come cosa, cioè io so' più per il lavorare in gruppo, aiutarci.
Mh. No, anch'io assolutamente, sono molto più per la collaborazione con la competizione. Sì, mi pia
Esatto, poi Sì, ma secondo me poi ci devi cioè ci devi esse nato pe sto lavoro, non è adatto a tutti.
Mh. Mh.